بصراحة، أنا عندي مشكلة كده في النوم الأيام دي وجودة نومي مش بتبقى كويسة خالص بالليل، يعني دايمًا كده باصحى كل شوية أو مثلًا باخُد وقت كبير كمان علشان أنام يعني باواجه المشكلتين دُول، فأنا كنت بصراحة يعني عايزة أعمل كده روتين لَيلي آآ، أبقى بالنسبة لي يضبّط لي كده جودة النوم وأبقى باخُش في نوم عميق، وأنام عدد ساعات برضه المفروض اللي هي مطلوبة علشان يبقى جسمي يرتاح. فكنت عايزة أتكلِّم معاك في الموضوع ده علشان لو في نصايح تقدر تقدّمها لي.
طبعًا صحيح، هو أنا مُتفهِّم جدًا بالمشكلة اللي معاكِ دلوقتي وعامةً في ناس كتيرة بتعرف تنام وقت مضبوط و وعندها روتين بالليل كويس وفي ناس كتيرة أوي برضه آآ الموضوع ده صعب بالنسبة لهم، فدي حاجة طبيعية جدًا. أنا بس حابب أعرف منِّك هو ال أنتِ الم المشكلة دي بقى لها قد إيه؟ بقى لِك قد إيه مش عارفة تنامي بالليل؟ أو حابب حابب أعرف بس لو المشكلة دي من زمان، والّا آآ بقى لِك مثلًا شهر، شهرين، 3 بتنامي متأخّر وكده عشان الموضوع هيفرق أوي لو أنتِ لو الموضوع ده بقى لِك فترة؟
بُصّ، بصراحة أنا كنت باعرف أنام وما كانش عندي مشكلة خالص في النوم في الأول آآ، بس يعني بقى عندي ضغط شغل كبير أوي، الفترة دي وبقيت حاسة يعني إن هو الحاجة الوحيدة اللي بتخلّيني مش عارفة أنام كويس، أو دماغي يعني بتفضَل مشغولة كده حتى بعد ما بارجع من الشغل، فهو بقى له تقريبًا حوالي تقريبًا 6 شهور أو حاجة آآ، جودة نومي مش متضبّطة خالص.
صحيح، أنا متفهّم جدًا، والقَلَق قبل النوم ده، عارفة لو ال آآ، لو الإنسان قعَد 4 أيام ما نامش وفي اليوم الخامس قلقان برضه، مش هيعرف ينام عشان القَلَق ده حاجة كبيرة، ممكن تخلّي الإنسان اللي تعبان ومُرهق حتى عايز ييجي ينام آآ، ممكن تخلّيه مش قادر ينام، فبرضه حاب حابب أسألِك تف تفتكري إن آآ، القَلَق من الشغل هي دي الحاجة مثلًا ال بتكون م موقّفاكِ، والَّا فيه حاجات تانية مثلًا ب بتقعدي على الت تل على التليفون والَّا مثلًا بتتكلمي مع صحابِك أو آآ، يعني بت بتتفرّجي على التلفزيون، فيه حاجة معيّنة بت بتوقّفِك، والَّا بت بتكون مثلًا حاجات كتيرة أنتِ بالليل بتعمليها؟
آآ بُصّ بصراحة يعني لمّا بارجَع من الشُّغل آآ بتبقى كلّ دماغي في الشُّغل، يعني باقعُد مثلًا أقعُد أفتكِر الحاجات اللي المفروض تتعِمل، المشاريع اللي المفروض إن أنا شغَّالة عليها، الخطوات اللي أنا هابقى أعملها تاني يوم. آآ فدايمًا تفض تبدأ دماغي كده مشغولة بالشُّغل كتير أوي، ولازم بقى طبعًا أمسِك الموبايل قبْل ما أنام، يعني هي دي بقِت عادة خلاص فيَّ، إن أنا لازم أمسِك الموبايل قبْل ما أنام، يعني باحس إن هو ممكن يبقى بيشتِّتني شويّة عن التفكير في الشغل ويعني باحس إن أنا برضه ببقى عايزة أشوف الفيديوهات وأشوف الأخبار والحاجات دي، فممكن بقى لمّا أمسِك الموبايل الموضوع يطوِّل معايا شويّة فأسرح يعني فيه، ممكن آخُد ساعتين مثلًا والّا حاجة عمَّالة أقلّب في الموبايل بس كده وأنا عالسرير، ف آه يعني هو ده الموضوع.
تمام جدًا، أنا طبعًا مت متفهّم جدًا بالموضوع وعامةً حاجة كويّسة جدًا إنِك لا لاحظتِ إنِك آآ عايزة تغيّري حاجة في حياتِك وعايزة تبقي كويّسة آآ، ده دليل إنِك عايزة تحسِّني نفْسِك وعايز أقول لِك كمان حاجة كويّسة أوي إنِك قلقانة على الشُّغل عشان آآ ده بيورّي إنِك عايزة تت تتقدِّمي في شغلِك وعايزة تتحسِّني، وأنا أنا بس ح حابب أسألِك حا حاجات تانية عشان أفهَم المو الموضوع أكتر. طَب آآ لمّا لمّا عامةً لمّا بالليل ب بتيجي وخلاص وهت وهتنامي، ب اللي بييجي في د في دماغِك آآ إنِك بتكوني متوتّرة مثلًا عن الشُّغل بَعد كده بتقعُدي على التليفون فبتتفرّجي على التلفزيون والّا أنتِ ما بتعرَفيش تنامي عشان في ناس كتيرة بالليل امم، يعني في م مادّة في الجسم اللي بتخلِّي الإنسان ينام، المادّة دي ساعات بتكون مش عَند ناس أو آآ عند يعني ق كده هي كده كده عند ناس، مش قصدي بس ممكن المادّة دي تكون جسمِك مش بيفرِزها كتير. فأنا حابب أعرف تف تفتكري إن هي دي الحقي هو ده السبب الوحيد اللي بيوتّرِك يعني حتى الأيام اللي أنتِ عندِك إجازة بكرة ن نَفْس الكلام برضه، ما بتعرَفيش تنامي والَّا آآ ممكن في ال وال في الأيام الإجازة تقعُدي و وبتنامي براحتِك وكده.
امم. أكيد. اهم. امم. آآ بُص، هو أنا آآ يعني باحس إن أنا ما عنديش مشكلة إنّي أنام أو أدخُل في النوم، آآ ممكن بس اللي هو لمّا باقعُد أتفرّج على الموبايل شوية آه، بياخُد منّي شوية وقت بس بانام، يعني باحس إن أنا باخُش في النوم عادي، أنا بس بقى ممكن لمّا بانام أصحى بقى مثلًا كل مثلًا ساعتين والّا حاجة أبقى باقلَق يعني. فلازم أقلَق كده أبُص على الموبايل أشوف لو في إيميلات موجودة، حاجة أنا لازم أبُص عليها دلوقتي وبعد كده باخُد وقت شوية كمان علشان أنام، فيعني جودة نومي أصلًا فيها مشكلة بسبب القَلَق الكتير بالليل ده، فممكن بقى بتصَفْصَف على إن أنا بانام 4 ساعات في اليوم والّا حاجة أو أو 5 ساعات بالكتير أوي.
صح، أنا مُتفهِّم جدًا و حابب حاب حابب برضه أسألِك هو آآ إيه إيه الشُغل ال اللي أنتِ بتشتغليه؟ أنا بس حاب حابب أعرف عشان في ساعات شُغلانات آآ بيكون الساعات فيها كتير أوي ولمّا تروّح البيت طبعًا ما بتكونش مخلَّص كل حاجة في الشُغل أو ممكن آآ تاخدي شُغلِك في البيت وأنا أنا شايف الشُغلانات اللي بيشتغلوا في البيت لو الإنسان ما عملش اللي عليه إن هو يخلَّص شُغله في الساعات اللي هو ممكن يخلَّصها، يكون قاعد مقَلَّق بقى عشان ممكن مثلًا ساعة هنا ما يشتغلهاش، ساعة هنا يتكلِّم في التليفون لو حد من صحابه كلِّمه، فح أنا حابب أسألِك آآ آآ آآ إيه الشُغل اللي أنتِ ب بتشتغليه عامةً؟
اهم. آآ، أنا باشتغل في المبيعات فدايمًا دماغي مشغولة بالtarget آآ النهاردة إيه اللي حصل بكرة الmeetings لازم أكون باقفل deal معين علشان يبقى بيضبط معايا في الشهر فدايمًا دماغي مشغولة بال بالأرقام وبالاجتماعات اللي المفروض أعملها بالtarget هو اتحقق والَّا لأ، فدايمًا كده عندي ال الهوس بتاع إن أنا لازم أبقى ب بافتح كل شوية أبُص على السيستم أشوف إيميل مهم جِه آآ لو في client كنت متفقة على معاه على ميعاد أبقى آآ مستنية مثلًا إن هو يبقى بيأكد عليَّ الميعاد، يعني دايمًا دماغي مشغولة في الحتة دي.
اهم. إمم. إمم. صحيح وعارفة حقِك جدًا إنِك تكوني مشغولة، عشان أنتِ مش بتتعاملي مع الناس اللي معاكِ في الشغل بس؛ أنتِ ممكن تكوني بتتعاملي مع 20 واحد جديد كل يوم. وبتتكلمي مع ك مع مع ناس كتيرة ولازم تفتكري مثلًا لو بِعتِ للشخص ده، في شخص تاني ممكن تكوني بِعتِ له ومش عارف الشخص ده ل يعني مستنية بقى إنِك تخشي معاه meeting معين و ولازم ما تنسيش الmeeting ده عشان أنا أنا فاهم أنا فاهم وجهة نظرِك أوي ومقدر الحاجات اللي أنتِ حاساها. طَب في بييجي لِك آآ أيام بتنامي آآ في وسط اليوم عامةً والّا لأ؟
اهم. آآ لأ مش بانام خالص في وسط اليوم يعني أصلًا مش باعرف أنام والنور منوَّر خالص ف فلمّا بارجع من الشغل، يدوب ب باقعد شويّة إذا كنت باعمل أكل باتغدى مش عارف إيه، بعد كده خلاص يعني باخش على السرير لكن عُمري ما نمت في نُص اليوم.
صحيح أنا آه متفهم وهي فعلًا آآ يعني أنا أنا أنا أنا كُنت حاسس إن أنتِ عشان لو على إنِّك لمّا بتنامي في وسط اليوم فَهو ده مثلًا ممكن يكون سبب، اللي يكون مخلّيكِ في في يعني في آخر اليوم مش عارفة تنامي؟ طب أنا هاقترح عليكِ نصيحة وحاسس إن النصيحة دي بجد ممكن تساعدِك أوي أنا أنا شايف إن لو أنتِ آآ عملتِ routine لنفسِك بالليل إيه بقى، الroutine يعني أنا أنا باشوف إن آآ الإنسان لو لمّا بييجي بالليل ما بيعرفش ينام بتكون من حاجتين، يا إما الإنسان في حاجات كتيرة في دماغه آآ بيفكر فيها ومش عارف ينام، يا إما ال الإنسان آآ مش مش بيكون تعبان مش بيكون مرهق أوي، ومن اللي أنا سامعه مِنّك إن أنتِ طبعًا بتشتغلي كتير وبتشتغلي في مبيعات وبتتكلّمي مع ناس كتيرة فَأنا كده كده متأكّد مليون في ال100 إنِّك بتيجي على آخر اليوم تعبانة، وطبعًا موضوع مضايقك أوي إنِّك بتكوني تعبانة ومش عارفة تنامي عشان دماغِك بتفكر في الحاجات دي، أنا شايف حاجة لازم تركّزي فيها إن أنتِ قبل ما تحطّي نفسِك في ال في الدماغ إنِّك هتخشي تنامي لازم اولًا تكوني إيه، آآ تقعدي كده على التليفون آآ تحطّي وقت مثلًا لمدة خ م خ من 5 دقايق لنُّص ساعة حسب آآ الوقت هياخدك قد إيه، وتشوفي الحاجات اللي أنتِ هتعمليها قبل ما تنامي تِعمليها دلوقتي. تفكّري بقى تشوفي طب أنا الإنسان ده عندي meeting معاه بكرة ووالّا لأ؟ طب الإنسان ده كلمته ووالّا لأ، تراجعي كده نفسِك عشان حتّى لو جيتِ بالليل هتراجعي نفسِك تكوني اللي هو خلاص أنا رج رج راجعت نفسي وعارفة كل كل حاجة فين، وكمان هيساعد برضه لو أنتِ كتبتِ الحاجات اللي أنتِ راجعتيها في دماغك عشان لو نسيتِ ح حاجة منها تكوني تف تفتحي الnotes وتلاقيها عشان أنا شايف إن دي بجد حاجة هتساعدِك أوي، وآآ الش الش الشغل ال الشغل في المبيعات ده دي حاجة آآ صعبة جدًا وبتضغط الواحد أوي، وأنا عشان كده في ناس كتيرة أصلًا بتسيب شغل م م مبيعات عشان الموضوع بيبقى صعب وبيكون ضغط، فأنتِ حاولي على قد ما تقدري آآ تseparate ال حي حياتِك من الشغل عشان ما تكونيش مضغوطة في الشغل وترجعي البيت تكوني مضغوطة في حياتِك، فبعد كده لمّا هترجعي الشغل هتكوني مضغوطة في الشغل، فأنا شايف إنِّك لازم تعرفي تفرقي بين حياتِك والشغل عشان تعرفي تقدمي كويّس في الشغل، لمّا تروحي البيت تعرفي تريحي كويّس وتقضي وقت مع أهلِك وأصحابِِك وما تفكريش على الشغل عشان تعرفي تنامي وتصحي تاني يوم مـرَكِزَة على الشغل.
اهم. اهم. اهم. أيوه. اهم. اهم. يعني بصراحة أنا فعلًا هاحاول إن أكون بافصِل تمامًا الحياة بتاعة الشغل بتاعتي، على الحياة الشخصيّة علشان أكون باقدر يعني أبقى باكمّل وباقدر كمان آآ أبقى أحاول آخد وقت كده بافصل فيه، عشان أقدر أكمّل حتّى في الشغل بصراحة شكرًا جدًا لكل نصايّحك يعني هاعمل بيها وأكيد هاقول لك آآ حصل إيه. شكرًا ليك.
إن شاء ال العفو. أنا دايمًا موجود لو احتجتِ أي حاجة.